Ừm, bạn ơi, gia đình thì mang lại cho con người rất là nhiều cảm giác khác nhau, nói chung là nuôi dạy con người, rồi là, ờ, luôn ở bên khi mà bản thân mỗi người cảm thấy mệt mỏi này. Vậy thì, à, đối với bạn nhá, ờ, gia đình có cái gì hấp dẫn với bạn không? Và giả sử như trong trường hợp là, à, về những món ăn chẳng hạn, gia đình bạn có truyền bí quyết nấu ăn kiểu gì, ờ, cho con cháu hay không?
Ừm. <laughs> À, thực ra thì để mà kể và về, ờ, việc nấu ăn ở trong gia đình của mình á, tất nhiên là đầu tiên phải nói đến mẹ mình. <laughs> Ở nhà mình thì mẹ mình là ưm, mẹ luôn luôn là cái người nấu ăn, à, giỏi nhất, đó. Cư nhất và các cái món ăn mẹ nấu thì luôn luôn là hấp dẫn nhất luôn, ừ.
Ừm. Ờ, đúng rồi, người phụ nữ đảm đang. Đúng rồi. Thường có câu là ngon như mẹ nấu, đúng không? Ờ, vậy thì đối với bạn nhá, những cái món mà mẹ bạn nấu ấy, ờ, nó mang đặc trưng gì? Nói chung là có cái hương vị gì đặc biệt so với bạn tự nấu đi, cũng cùng là một món nhá?
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, nếu mà nói về hương vị của mẹ thì mình không biết diễn tả nó như thế nào. Tức là, ừ, cứ, ừm, ờ, rất là khó tả, tức là, các cái món mẹ nấu ra nó nó ngon một cách tự nhiên, chắc là chắc là được do tính ph ờ, ngon tại vì là được do chính tay mẹ nấu hay sao á. <laughs> Ờ.
Ừm, đúng không? Khó tả. Wow, đúng rồi. À, ngoài chính tay mẹ nấu ra thì theo bạn nhá, cái cảm giác là khi về nhà được ăn đồ mẹ nấu rồi là ngồi quây quần bên nhau ấy, cái cảm giác khi mà gia đình ở bên nhau thì nó mang lại hương vị gì khác cho món ăn không?
<laughs> Ừm, thực ra thì, ờ, các cái món ăn của mình ờ, mẹ bình thường bây giờ thì mình ở xa mẹ rồi, ờ, nhưng mà mình luôn luôn nhớ những khoảng thời gian mà mình, ờ, ở nhà, ở quê á lúc mà được còn được mẹ nấu ăn cho á. Thì ờ, đúng rồi, còn nhỏ đến khi, ơ, đi học đại học thì lúc đó mới, a, xa gia đình thôi nên là các cái món mẹ nấu thường, ờ, nó sẽ đậm vị này, nó sẽ mang cái hơi hướng quê hương nhiều hơn. Đó, ví dụ <clears throat>
Ồ, đúng rồi. Ừm, là khi còn nhỏ đấy. Ờ. Nói chung là khi ăn đồ ăn mẹ nấu hoặc là nhớ đến những cái món ăn đó thì cũng là nhớ đến quê hương hả?
Ừm. <laughs> Đúng rồi, tại vì là, à, mình thì mình đi khá là nhiều nơi á, ví dụ như là ra miền Bắc nè, vào miền Nam nè. Đó thì ờ, ừm, thì khi đó mà ăn những cái món khác lạ đó thì đôi lúc th ừm, ví dụ như mà mình, ờ, đi công tác ở một, ờ, tỉnh thành xa xôi đi, tự nhiên mình vào một quán mà mình ăn được một cái món gì đó mà mà nó có một cái vị nào đó giống giống với lại vị của mẹ của mình thôi là mình sẽ nhận ra ngay. <laughs>
Ừm. Wow! Đi nhiều ha? Đúng rồi. À, thì tự nhiên nhớ luôn. Ừm, vậy thì, à, bạn có ăn đồ ăn ở rất là nhiều nơi này, ờ, đôi khi thì nó mang lại cho bạn những cái trải nghiệm ẩm thực mới. Ờ, nhưng mà ấn tượng với bạn nhất, ờ, có phải là những món ăn của mẹ bạn hay không?
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, mình hồi xưa á là mẹ mình có truyền nghề cho mình luôn nha, mình học nấu ăn từ nhỏ luôn á. Ờ, ừm, mình ờ, lúc nhỏ mình ngồi, kiểu gọi là, mẹ thì nấu ăn á mình bắc mấy cái ghế mình đứng bên cạnh luôn, đó. Ừm, đúng rồi.
Wow, truyền nghề luôn! Thế là bạn đã học À, là bạn xem mẹ bạn nấu. Ừm, vậy thì, ờ, từ khi mà bạn bắt đầu, ờ, bạn có hứng thú về việc là học nấu ăn, bình thường nhá, ờ, con trai thì khá là ít khi mà vào bếp, đúng không? Vậy mà bạn lại, à, học nấu ăn từ mẹ bạn. Ừm, mẹ bạn cũng cảm thấy là nó kỳ lạ không hay là mẹ bạn rất là nhiệt tình khi mà bạn có cái tinh thần học hỏi như vậy?
<laughs> Thực ra thì, à, mình là con một nên là không phải là có hứng thú về nấu ăn hay gì đâu tại vì gia đình của mình thì cũng ở quê á. Ngày xưa á thì, ờ, thường là bố mẹ mình làm nông mà nên là công việc cũng bận lắm, đến tuổi mà đã làm được cái gì đó là mẹ bắt làm thôi. Đó, <laughs> phải phụ thôi. <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thì phải biết làm, thì phải phụ thôi. À, cũng là bất đắc dĩ ha. Ừ, thế thì, ờ, mẹ bạn dạy bạn nấu ăn này thì, à, mẹ sẽ dạy bạn theo cái cách nào? Ví dụ như kiểu là nói nói chỉ bằng miệng, ờ, hướng dẫn bằng cách là chỉ kể ra như vậy thôi? Hay là sẽ cho bạn, kiểu, dần dần thực hành? Hay là, ờ, ghi công thức ra đấy để cho bạn học?
<laughs> Nói về việc mẹ dạy nấu ăn thì hay lắm. Ờ, lần đầu tiên mình nhớ ừm, mình nhớ về cái, a, lần đầu tiên món đầu tiên mà mẹ mình dạy đó là món nấu cơm. <laughs> Bạn biết sao không? Đúng rồi, ờ, đong gạo nè, đong bao nhiêu nè? Rồi mức nước nó như thế nào là hợp lý? Đúng rồi, mình nhớ là, ờ, mẹ mình bảo "Thò cái tay vào, ờ, m ngón tay con con nít thì, ờ, 2 đốt nhá." <laughs> Đấy, cứ thế là Ừm.
Ừm, nhiều kỷ niệm lắm hả? À, à, nấu cơm, cái cơ bản nhất. Ừ, rồi dùng đốt tay để đong nước hả? Ừm. Ừ, đúng rồi. Ngón tay con nít thì đốt nó sẽ ngắn hơn người lớn này.
Đúng rồi, chứ cứ thế chứ đâu có hồi xưa, ờ, lúc còn nhỏ thì đâu có, ừ, công thức gì nêm 1 muỗng, 2 muỗng gì đâu, thì mẹ chỉ làm bao nhiêu thì cứ, ơ, làm y nguyên như mẹ thế thôi là ra. Đó.
Ờ, đúng rồi. Cũng nhìn theo như vậy? Ồ. Thế thì đôi khi nhá, mẹ bạn dạy bạn như vậy và bạn cũng bắt chước theo đi, ờ, cũng có sự giám sát của mẹ đi, thế bạn có nấu ra được cái món ăn như vậy hoặc là, ờ, cũng cũng ngon ngon sắp bằng như vậy không?
<laughs> Mẹ mình hay có 1 câu nói là: "Nêm tới khi vừa miệng thì dừng nha!" Mà khổ cái là miệng của mẹ chứ có phải miệng của con đâu. <laughs>
Còn không biết khi nào vừa miệng? Ừ, đúng rồi, một cái rất là khó. Thế thì ngoài cái cơm ra thì về nấu rau hoặc nấu món ăn khác đi, ừm, món tiếp theo mà bạn nấu là gì? Và, à, cái cảm xúc của mọi người khi được ăn món mà con trai một trong nhà nấu đi là như thế nào?
Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, ừm, ở quê của mình thì là gần biển nên là bình thường, à, hồi xưa á thì nhà mình cũng, ơ, không khá giả gì mấy nên là thường là không có thịt ăn mấy đâu mà chủ yếu là ăn cá nó vừa rẻ, à, mà vừa tiện nên là cái món mà mình học ờ, thường xuyên học nhất đó là cái món cá kho tộ, đó cá kho tộ để chấm với lại, ờ, rau luộc. <laughs> Nhưng mà trời ơi kho mãi có lần có lần mình kho xong rồi mình để quên xong rồi, ờ, mấy con cá nó rớt xuống ở dưới nồi luôn. <laughs>
Ừm. Là ăn cá, ờ, đúng rồi, gần biển là ăn cá này. À, cá kho luôn! Nghe đã thấy hao cơm rồi đấy. Cháy luôn. Ôi, thế là thế là đã thủng nồi luôn hả? Ừ, nấu ăn mà hao mất cái nồi luôn?
<laughs> Thủng nổi luôn. Đó, trời ơi lần đó mẹ mắng quá trời luôn. <laughs>
Thế thì lúc đấy bạn có bị mẹ chửi không? Ồ, mẹ mắng luôn hả? Vậy thì, à, từ cái lần mà bạn kho hỏng nồi đó thì bạn rút kinh nghiệm gì sau khi mà, à, hỏng nồi rồi bạn sẽ a, khi nấu ăn ấy, khi kho cá thì bạn có kinh nghiệm gì không?
Ừm. Ờ, thực ra thì mẹ mình truyền dạy thì nó mang tính là cầm tay chỉ việc là nhiều chứ không có cái công thức nào cả, chỉ toàn là kiểu là, ờ, ừ, bỏ x dầu vào nè, xong đảo đến khi có mùi thơm chẳng hạn, đó h h hoặc là, ờ, kho đến khi nước nó vàng ra chẳng hạn. Ừ, <laughs> nhưng mà, ờ, c mới đầu mà, thì tất nhiên là làm thì nó cũng sẽ có lúc cháy, lúc chưa lúc đến mùi chẳng hạn. Ừ, đúng rồi, thì, ờ, nấu qua 1 lần này qua lần khác thôi. Ví dụ như là ví dụ mới đầu mình chỉ học 1 món đó thôi thì l đ lần nào mà mẹ không, ừm, lần nào mà ví dụ như mà mẹ bận á thì mình luôn luôn nấu 1 món nó thôi. Đó thì, ờ
À. Cầm tay hả? Ừm, đúng rồi. Ờ, sẽ có những lúc không hoàn hảo ấy nhỉ? Ừm. Sau này học nhiều món khác? <laughs> Mình chỉ biết 1 món mà.
Ờ, đúng rồi. Thì nên là, ờ, lúc đó thì nấu 1 lần không ngon thì lại lần hai. Thì ví dụ như là hôm nay nêm mặn quá thì ngày mai lại bớt đi một chút. Đó xong rồi lần sau lại bớt đi một chút. Đó, ừm.
À, ngày mai lại bớt đi một chút? Ồ. Vậy thì, ờ, bạn nấu cái món đó nhiều lần như vậy, có khi nào gia đình bạn hay phàn nàn kiểu "Ui, sao lúc nào cũng nấu món này ăn chán thế? Ờ, ăn lặp đi lặp lại như thế?" Kiểu hay trêu trêu đùa như vậy không?
<laughs> Thực ra thì, ờ, lúc nhỏ thì mẹ mình, ờm, cũng không phải lúc nào cũng quá bận, tức là cũng thỉnh thoảng đến mới đến lượt tay mình của mình nấu thôi á. Nên là nhiều lúc a, đúng rồi, nên là có lần
À, đúng rồi, nhưng mà không còn ai nấu nữa, đúng không? Bạn là lựa chọn bất đắc dĩ của gia đình.
<laughs> Ờ, nên là bắt buộc phải ăn thôi, đâu có cách nào khác đâu, đúng không? <laughs>
Đúng rồi ha. Có cái ăn là may lắm rồi. Ừm, vậy thì ngoài cái món là thịt kho, à, cá kho đấy đi, thì, à, bạn có, ờ, cảm thấy là khi mà được cầm tay chỉ việc như vậy, có khi là lúc nào đó bạn nấu được thật nhưng mà khi mà mẹ bạn không ở chỗ đó mà mẹ bạn bảo là: "Hãy kha kho cá đi!" Ừ, bạn lại, kiểu, dần quên một vài bước trong cái cách làm cá kho đó không?
Ừm. Ừm. Có. À, cái đó là tất nhiên là có rồi nha. Lúc đầu thì, ờ, tất nhiên mẹ đứng một bên mẹ chỉ cho làm nè. Ôi, mình bảo "Ôi, dễ quá!" Ừm. Sau rồi cái này bỏ này, bỏ này vào là được. Nhưng mà đến khi mà lần đầu tiên mình nhớ lần đầu tiên mà mình tự làm một món lúc đó cũng chắc khoảng tầm học lớp, ơ, lớp 3, lớp 4 gì đó, ơ, ưm, do nhà mình cũng ừm, nhà mình cũng bận mà nên là hồi nhỏ mình, ờ, biết nấu ăn sớm lắm, thế là, ừm, hồi hộp lắm, ờ, không biết làm cái gì đầu tiên tại vì, ừm, mẹ đứng một bên thì mẹ chỉ, quên thì mẹ nhắc, đúng hông? Ờ, nhưng mà một mình thì cứ thấy bày bừa ra đó xong làm, làm, làm dần, làm dần. Lần đó đúng, ờ, mình nấu ra một cái vị gì nó khác hoàn toàn với cái vị cá kho luôn. <laughs>
Ừ, như thế thì rất là rất là nhớ. Ừm. Ôi, còn nhỏ vậy sao? Thế mà đã tự nấu. Đúng rồi. Ở một mình thì không biết bắt đầu từ đâu. Wow! Nên là không phải cá kho luôn? Nó là một vị gì khác luôn? Ủa, vậy thì là cái lần đầu tiên đấy đã đã cháy nồi luôn chưa?
Ừm. <laughs> Chưa, lần đầu tiên thì mình phải đứng đó canh chứ, đâu có dám đi chỗ khác đâu. <laughs>
Ờ, đúng rồi nhỉ? Ừ, hồi hộp đấy, đứng cạnh canh đấy. Ừm, thế thì cái món cá kho này này, ờ, nó có phải là một cái món, a, nói chung là đặc trưng nhất của gia đình bạn không? Hay là ngoài ra thì có cái món gọi là, ừm, món bí truyền đối với gia đình mà, kiểu, khi mà bạn muốn học đấy, mẹ bạn rất là khó khăn trong việc chỉ dạy không?
Ừm. Ừm. Ờ, thực ra thì đó là một món đầu tiên mà mình được học thôi thì sau này thì, ờ, lúc mà mình lớn lớn hơn một chút thì bắt đầu đi học cấp 2 rồi á thì biết khá là nhiều món, mẹ mình chỉ cho khá là nhiều món. Thì, ờ, có một món, ơ, nếu mà nói về gia truyền á thì chắc là mình nghĩ là một cái món ở quê mình có tên gọi là chẻo. Nó được làm bằng ờ, ờ, nó được làm bằng, ờ, cái thịt với lại, ờ, một phần ờ, mình thực ra thì lúc đó đến tận bây giờ mình cũng chưa học được cái món đó, chủ yếu là mẹ mình nấu thôi. Nó dùng để nó
Ừm. Ủa, là món gì nghe lạ vậy? Ồ. Đúng là gia truyền ha, chỉ gia đình biết làm.
<laughs> Đó thực ra là một cái, a, nước chấm á, một cái dạng, ờ, dung dịch, không, không gọi là cái gì ta? Sệt sệt sệt sệt để để chấm quẹt với lại hành á. Ừm, cũng dạng xốt đó. Đó, ờ, nó được làm từ thịt băm với lại cái gì gì gì nói chung là mình cũng thử nấu mấy lần rồi. <laughs>
À. Là một cái xốt? Ừm. Là cũng chưa học hết cái công thức đó nhưng mà, kiểu, học nhiều, cầm tay chỉ việc nhưng mà cũng chưa nhớ lắm, đúng không?
Ừm, khó quá. Cái món đó nó nhiều, với lại nó ngồi làm, à, kì công lắm. Nói chung là nó khá là kì công nên là thôi, ừm, mấy
Ừm. Chắc là chỉ khéo léo như mẹ bạn mới làm được, đúng không?
<laughs> Mấy lần mình học, ờ, không được nên là mình, ờ, rồi từ bỏ luôn, à, cái món đó. Và c mình cũng không mình không có ăn hành sống á, cái món đó là nó chấm với hành hành hành hành hành tươi á nên mình không ăn món hành tươi, nên là thôi mình cũng không học món đó luôn. <laughs>
À, bỏ cuộc luôn rồi. Ờ, nên là bạn cũng Ồ. Thế thì, ờ, có nghĩa là bạn có những cái tiêu chí để chọn lọc những món mà bạn sẽ học, đúng không?
Ừm. Ờ, hồi nhỏ thì chủ yếu là mẹ dạy món nào thì, ờm, mình học món đó thôi. Ờ, nhưng mà bây giờ thì, ờ, qua cái thời qua cái thời sinh viên á thì không mình đi học ở xa không có ở gần với nhà á thì, ờ, mình, ờ, ừm, không còn ai để dạy mà thì lúc đó lại mở YouTube ra, mở TikTok lên xem cách làm như thế nào thôi. Đó.
À, dạy cái gì học cái đấy? Ờ. Cái nào món nào thích thì mới học? Ừ, đúng rồi. À. À, bạn mở YouTube ra để học chứ bạn có nhớ lại những công thức ngày xưa không?
Ừm. <laughs> Thực ra thì mấy cái món mà mình đã biết làm rồi á thì mình sẽ không xem nữa, tại vì là lúc đó nó kiểu là nó quen tay rồi á thì cứ đến biết nấu món đó là thì, ừ, có cái này, có cái này, có cái này thôi. Ừm. Ờ, mình ít thay đổi. Đúng rồi, ví dụ như mà mình muốn làm 1 món nó lạ lạ chẳng hạn mà không biết làm mà mình muốn thử 1 cách mới chẳng hạn thì mình hay lên YouTube để mình tìm, ờ, những cái người mà chia sẻ món đó. Đó, ví dụ như là, ờ, bây giờ mình vào miền Nam chẳng hạn, thì có những cái món, ơ, như là hủ tiếu á thì, ờ, mình vào đây thì ừm. Đúng rồi. <laughs>
À, đúng rồi. À, lúc đó là chuyên nghiệp ha. Còn học món mới thì phải lên YouTube? Ờ, lên đó tham khảo này. Ừm. À, những món chỉ có ở miền Nam thôi là đặc sản ở đó, mà bạn muốn mang cái món đó về quê nhà cho mẹ bạn thưởng thức thì bạn sẽ học cái món đó, à, để mà về nhà thì bạn sẽ nấu, đúng không?
Ờ, đúng rồi, thì, ờm, tất nhiên là không có ai chỉ dạy cả vì hỏi một số người bạn thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi nên là mình tựa lên YouTube nè, tự, ờ, tìm nguyên liệu, rồi học, ừm, cách nấu ăn các thứ.
À, vẫn là nhên lên YouTube học? Ồ, có vẻ như là YouTube là một người thầy rất là tâm à, rất là, kiểu, thân thiết với bạn trong khi mà bạn rời xa mẹ, đúng không? Thế thì, à, bạn đã thử nấu những cái món ăn đó như là hủ tiếu này khi mà đã về nhà chưa và mẹ bạn đánh giá như thế nào?
<laughs> Ừm. Ừm, mẹ mình thì chủ yếu là ăn các cái món quê ở nhà quen rồi á nên là thực ra nếm các cái món lạ mà mẹ mình ít đi khi ra khỏi quê lắm nên là nếm các cái món lạ thì mới đầu nếm 1-2 lần cũng không có đánh giá gì gọi là quá đặc biệt đâu, ờ, ờ, kiểu là, ờ, đi xa về cũng, gọi là, có tiến bộ đấy các thứ. <laughs>
Ờ. Ừm, gọi là cũng ăn được. Ừm. À. Thế thì, à, đối với cái món, ờ, để cho đi để cho rằng là một cái món gì đó nó, gọi là, bí truyền với gia đình nhà bạn, hoặc là một cái món gì đó đặc trưng khi mà, ừ, nghĩ đến gia đình đi, thì theo bạn là bạn sẽ chọn món nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ở quê mình có một cái đặc sản mà mình cũng học được, ờ, mang đi nấu ăn cho rất là nhiều người đồng nghiệp ở ở các khu vực khác nhau của mình mà mình nghĩ đó là
À, là đem đặc sản quê hương đến với mọi người đấy.
Đúng rồi, đó là món, a, lươn. Ở quê mình thì nổi tiếng về lươn. Ờ, nó ừm, nó là một món được nấu chung với lại cái, a, gốc của cây chuối á.
Wow! Có vẻ hấp dẫn đấy, lươn.
Đó. <coughs>
Gốc của cây chuối. Ơ, thế thì món đó chế biến như thế nào ta? Và, à, mẹ bạn có hướng dẫn bạn làm món đó hay không hay là bạn cũng, ơ, tự học từ những người khác?
Có, món đó là một cái món ở quê mình cũng khá là nổi tiếng mà mình cũng học được, món đó rất là nhiều nơi. Nhưng mà thực ra thì ở quê thì, ờ, tìm mấy cái gốc chuối nó rất là dễ, tại vì ở ở nhà trong vườn nhà mình cũng khá là nhiều này, đó. Ờ, nhưng mà đi ví dụ đi lên thành phố đi để tìm được một cây chuối thôi đã khó rồi chứ không nói là đi tìm gốc của nó đâu. <laughs>
Ừ, đúng rồi. Nguyên liệu tự nhiên, cây nhà lá vườn đấy. Đúng rồi. Có khi ra chợ còn tìm rất là khó chuối chuối xanh còn khó huống chi là gốc chuối nhỉ?
Ừm, chủ yếu là <laughs> Chủ yếu là người ta bán các cái, ơ, chuối ở phía phần thân của nó á để, ừm, người ta làm rau trộn thôi chứ còn phần gốc đó thực sự rất là khó tìm. Nhưng mà để mà mỗi lần về quê á để mình, ờ, đưa ví dụ như là mình ở miền Nam chẳng hạn thì mình về quê mình mang một phần nó đi xong đi vào mình, ờ, trổ tài cho những cái người đồng nghiệp, người bạn của mình thì ăn, ờ, thực sự <laughs>
Ừm. À, là vẫn mang khuôn đi? Ồ, vậy sao? Thế họ review cái món ăn đó như thế nào? Và theo bạn nhớ cái món ăn đó đối với bạn là làm khó hay là dễ? Và nó khó ở cái công đoạn nào?
Ừm. Thực ra thì mình nấu khá là nhiều rồi nên là, ờ, đối với mình chuyện chế biến nó nó cũng dễ thôi chứ, ơ, ờ, cái khó nhất của mình mình nghĩ là tìm nguyên liệu tại vì là không phải ở chỗ nào cũng tìm được một cái gốc chuối mà còn phải là gốc chuối ừm, gốc chuối non cơ.
Ừm, đúng rồi. Chẳng hạn là cái gốc chuối đúng rồi, lươn cũng phải tìm cái loại ngon mà nó kiểu chất lượng một tí, đúng không? Ừ, thế mà khi bạn chế biến cái món ăn đó đi, ờ, bạn quên một vài bước chẳng hạn, thì, ờ, bạn có sử dụng cái phương thức là, à, gọi điện, ờ, cho mẹ rồi là gọi video để mẹ hướng dẫn hay không?
Đúng rồi. <laughs> Ờ, thực ra thì cái món đó được nấu khá là nhiều từ hồi lúc mình còn nhỏ á, nên là nó nó đi gọi là, nó ấn tượng vào trong cái tiềm thức rồi á, vì là nó cũng ngon này và nó cũng, gọi là, đặc sản á nên là mỗi lần hỏi, ờ, mình hay đi xa thì, ờ, mình đi những nơi thì mình hay trổ tài nấu ăn cho những người bạn của mình ăn á. Đó nên là mình cái món mình nghĩ đầu tiên để để giới thiệu cho những người bạn của mình thì tất nhiên là món đó rồi nên là khó quên lắm.
À, là cũng quen dần. Đúng rồi. Mình nấu cho mọi người ăn, ờ, là đem cái văn hóa ẩm thực đi này. Ừm. Thế để sau này bạn lựa chọn một cái món mà để truyền lại cho con bạn đi, ừ, thì bạn sẽ lựa chọn những món nào trong các món mà bạn đã liệt kê vừa rồi? Như là cá kho, rồi là lươn này, rồi là cái món nước chấm đó nữa?
<laughs> Thực ra thì chủ yếu là nếu mà con trai á chắc là mình truyền lại cho con của mình mấy món nhậu, đó. Còn nếu mà con gái thì chắc là <laughs> con gái thì chắc là mình để, ờ, vợ của mình sau này đi, ờ, để tập trung đào tạo, chứ chắc là mình sẽ không đụng tay vào. <laughs>
À, <laughs> đúng rồi. Con trai thích mấy món nhậu. À, làm như mẹ bạn ngày xưa, đúng không? Ừ, mẹ sẽ là người dạy con gái, ờ, công nhận thì sẽ rất phù hợp hơn. Và có lẽ là cái những cái chia sẻ của bạn về cái việc, ờ, truyền bí quyết nấu ăn này cho con cháu cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị về truyền thống gia đình, cũng như là các món ẩm thực rất là phong phú đến từ, ờ, quê hương của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều khi mà đã chia sẻ nhá!
Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, cảm ơn bạn.